آآ أنا حاسس إن اليوم بتاعي كده ما باخدش وقتي فيه للراحة، وحاسس إن أنا باجي على نفسي شوية ومش عارف أوازن بصراحة إن أنا آآ يعني إن أنا أدي لنفسي راحة كده، أنا باشتغل شغل آآ أنتِ عارفة كده بيبقى شغل العادي بتاعي الأساسي، آآ بارجع منه على الساعة تقريبًا الساعة 16:00 أو الساعة 17:00 كده. آآ ي باقعد شوية وبعدين آآ بابدأ تاني كده شغل بقى أونلاين freelancing كده في البيت. ف ب أنتِ عارفة باقعد بافضل قاعد بقى آآ مُعظم الوقت ممكن مثلًا للساعة 23:00، للساعة 00:00 على حسب. آمم، فباحس إن أنا كده ما عنديش وقت إن أنا أرتاح فيه، يعني مُعظم الوقت بابقى آآ باشتغل سواء الشغل التاني اللي هو الأساسي بتاعي أو الشغل الfreelancing حتى آآ أيام الأجازات وكده باقعد إن أنا مش عارف باحس كده إن أنا آمم ما باديش نفسي راحة خالص إن هو باستخسر آخد الراحة، فبصراحة مش عارف أوازن يعني نفسي إن أنا يعني لأ يعني أوازن شوية بين الاتنين دول بحيث إن أنا ما آجيش على نفسي إن أنا أحس نفسي بصراحة تعبان أوي ومرهق، والموضوع بدأ يأثر عليَّ على صحتي، ما بقيتش أركِز أصلًا، فالموضوع مضايقني كده وعايزِك تنصحيني كده أعمل إيه.
إمم. والله وأنا مُتفهِّمة جدًا آآ شعورك ومتفن مُتفهِّمة جدًا فكرة إن أنت تكون حاسس إن أنت طول الوقت بتمشي، أو بتلف في نفس الدايرة كل يوم نفس الروتين. ما فيش جديد فيه مع طبعًا الإرهاق. لإن أنت بتقول إن أنت طبعًا الله يعينك شغّال شغلانتين. آآ تصحى الصبح بدري، تروح شغلك وترجع. يعني حاجة بسيطة وترجع تشتغل تاني لحد ما تنام. فطبعًا روتي يعني يومك كُلّه شغل في شغل طبعًا ما فيش أي راحة وما فيش أي تجديد أو تغيير في روتين يومك. فطبيعي جدًا إن أنت تحس بالإرهاق وبتبقى محتاج راحة أكيد طبعًا وده حقك وده شيء طبيعي جدًا. حق أي بني آدم إن هو يفصل شوية. وطبعًا أنت دلوقتي ما بين إن أنت عايز تشتغل وعايز ترتاح. يعني عايز بس توازن ما بين الأمور. فطبعًا أنا مُتخيّلة قد إيه الموضوع صعب عليك. طيب خلّيني كده أسألك، أنت دلوقتي بتشتغل وظيفتين، آآ هل أنت شغّال طول الأسبوع يعني حتّى ما فيش يوم أجازة كده بالنسبة لك والّا لأ؟
أ لأ. أنا باشتغل الشغل بتاعي الأساسي بيبقى عندي يومين أجازة. عندي جمعة وسبت أجازة أصلًا فيهم. بس أ الشغل التاني اللي هو الfreelancing ده مالوش وقت أصلًا. اللي هو يعني ما فيش مواعيد محددة. اللي هو أنتِ عارفة زي آآ زي حضور وإنصراف مثلًا أو كده. لأ هو شغل أ شغل عادي freelancing كده بال بالساعة. اشتغلت والله ساعة هتاخد فلوسها، اشتغلت ساعتين هتاخد فلوسها، اشتغلت 5 دقايق هتاخد فلوسهم. آآ بال اللي هو بالوقت. بس الفكرة إن اللي هو إيه، أنتِ عارفة اللي هو مش عارف باقعد أستخسر. اللي هو حاسس إن أنا كده لمّا يكون عندي شغل موجود و وينفع أشتغله وأنا ما أشتغلوش، باحس إن أنا كده زي أنتِ عارفة اللي هو إيه، إيه ده؟! طب ما أنا أنا وأنا الفلوس دي ما أنا أوْلى بيها، طب ما أقعد أشتغل. آآ اللي هو، أنتِ عارفة بابقى نفسي بصراحة اللي هو أ أ أقعد أتفرّج على ماتش، أحاول مثلًا واّلا أقعد أريّح شوية وأتفرّج على التليفزيون أشوف لي فيلم والّا حاجة. ما فيش اللي هو طب اللي خلّاني أعمل كده طب ما أروح أشتغل آآ طب ما ما اشتغل شوية وأجيب فلوس بَدَل ما أنا قاعد، وباتفرّج على حاجة والّا باضيّع وقتي في حاجات حا مالهاش لازمة. آآ بس أنتِ عارفة اللي هو معظم الوقت بقى قاعد باشتغل، أ تفكيري شغّال، آآ عينيا في ال في اللاب توب، الموضوع مأثّر شويّة على صحّتي. آآ لدرجة إن هو في أوقات كمان آآ بيبقى يعني قُلت لِك أنا مثلًا 23:00، 00:00 في أوقات ممكن أبقى سهران، ممكن أسهر كمان لأكتر من كده 01:00، 02:00 ومع إن أنا بابقى عايز أصحى الساعة 6:00 ص الموضوع بيأثّر عليّا. أنا أصلًا يعني أنا بطبيعتي م يعني ب ي يعتبر كده من الناس اللي هي بيقولوا عليهم خُم نوم. يعني أنا م عدد الساعات القليلة في النوم ما بتكفينيش، بابقى عايز أقل حاجة 9، 10 ساعات نوم عشان أرتاح. فأنا ال الأيام دي حاسس إن أنا ما باخدش كفايتي. أنتِ مُتخيّلة مثلًا أنام مرّة الساعة 02:00 مثلًا وأصحى الساعة 06:00 اللي هو 4 ساعات بس في اليوم آآ نوم. فالموضوع مُرهق جدًا عليّا. يعني أنا حاسس بنفسي اللي هو لأ يعني جسمي بصراحة بيشتكي يعني.
حلو. آه طبعًا دي مصيبة. طبيعي جدًا إن أنت جسمك بيشتكي. يعني أنت ...من الناس اللي بتحب تاخد كفايتها أو ك يعني جسمها بيرتاح في عدد ساعات معيّنة. خلاص جسمك اتأقلم على حاجة زي دي. وعامةً الإنسان الطبيعي أصلًا أو الideal hours بتاعة النوم عامةً من 6 ل8 ساعات. فأنت بتقول أنت ممكن تاخُد 4 ساعات بس. ما بالك أنت كمان بتحب تنام زيادة شويّة، فمحتاج راحة أكتر جسمك يرتاح. شغّال في وظيفتين يعتبر دلوقتي. فأنت محتاج راحة وده شيء طبيعي. و فطبيعي جدًا إن الموضوع يأثّر على صحّتك أصلًا، وعدم تركيز رهيب طبعًا عندك طول الوقت. ده نتيجة كل ال الضغط العصبي اللي أنت فيه. طيّب أ أه أنت دلوقتي عايزة أفهم منّك، أنت آآ مشكلتك عامةً في الأيّام العادية بتاعة الأسبوع عادي والّا مشكلتك في يومين الأجازة؟ بتحس إن أنت بتضيّعهم بس على الشغل ما بتلحقش تستمتع بيهم؟ يعني أنت حابب توازن أكتر يوم الأجازة والّا على مدار الأسبوع عامةً محتاج إن أنت تخلق لنفسك وقت كافي، محتاج إن أنت تخلق وقت لنومك؟
لأ بُصّي والله هو حاسس إن أنا يعني الموضوع معايا مشكلة أكتر في أيام بتاعة الشغل. اللي هو ال الأيام، اللي هو ال5 أيام اللي باروح فيهم الشغل. إن بابقى رايح الش باصحى بدري الساعة 6:00 ص و وعلى ما أرجع من الشغل بقى وم ما بارتاحش وممكن أسهر. فتحس اليوم إن أنا ما نمتش كويس. فيمكن الأيّام دي بتأثّر عليّا أكتر. يعني يومين الأجازة على الأقل أ م يعني باصحى براحتي. أنتِ عارفة اللي هو ما باصحاش 6:00 ص لأ ممكن أصحى براحتي بقى الساعة 08:00، 09:00، 10:00 ممكن أصحى براحتي. وكمان الوقت بيبقى معايا طول اليوم، فهو آه معاكِ حق. يعني مثلًا برضه في أي باحس إن أنا آمم يعني بابقى م مش مرتاح أوي اللي هو آآ بابقى نفسي أعمل حاجة مثلًا حاجة إن أنا أرفَّه عن نفسي شويّة أو كده. بس باعمل بصراحة يعني ل لإن اليوم بيبقى طويل. فعادي ممكن مثلًا اللي هو أشتغل شوية تاسكات وكده أو آآ أعمل أ الشغل اللي هو freelance وبنفس الوقت هو ممكن أنتِ عارفة اللي هو أخطف أي حاجة كده، أتفرّج على فيلم، أتفرّج على حاجة، ممكن ألعب شويّة. فإلى حدٍ ما مش عايز أقول إن أنا يعني ب بارفَّه عن نفسي أوي. أ بس على الأقل أحسن بكتير جدًا من الأيام بتاعة الشغل اللي هو ال باقي الأيام الأسبوع.
امم، بتعرف تشم نفَسَك شوية، يمكن مش بالصورة ال الواو أوي يعني أو الصورة المثالية، بس على الأقل بيبقى في منفذ شوية إيه، في يوم الأجازة شوية عن الأيام العادية. صح كده؟
اهم. بالضبط آه.
طيب، أنت هل أنت عندك أي مسؤوليات تانية، يعني في عيلة أو كده والّا أنت عايش لوحدك يعني؟
ل لأ هو هو حاليًا أنا عايش لوحدي بصراحة، ي ي يمكن، آآ، م مغترب أصلًا ف آمم، المفروض قاعد لوحدي في البيت يعني مافيش مسؤوليات والّا حاجة، اللي هو ف أنتِ عارفة بقى اللي هو تضبيط الأكل بقى والحاجات دي، اللي هو آمم، و و وم وقت كبير أوي يعني أنتِ عارفة باجيب أكل Delivery أصلًا قليل أوي ما باعملش أكل في البيت ما باطبخش وكده، إلا فين وفين اللي هو مم ممكن في أيام الأجازة اللي هو آآ، الجمعة والسبت كده، ممكن آه لو ممكن أطبخ شوية، لكن باقي الأيام كلها بابقى باشتري أكل Delivery بصراحة له و وبيني وبينكِ يعني أنا أنا، أنا إيه، يعني أنا تعبت أصلًا من أكل الDelivery دي، عارفة لو لو عندي وقت أصلًا بحيث إن أنا أعمل أكل في بيت كل يوم، آمم، بيبقى أحسن، يبقى صحي أكتر، ويمكن أحسن لي شوية أصلًا. بس زي ما قُلت لِك اللي هو الفكرة في ال في الوقت، ما فيش وقت.
آه. امم. طب بالنسبة لشغلك التاني اللي هو الأساسي ده، أنت أنا نسيت أسألك، أنت بتشتغله فيه في ال في البيت والّا في مقر الشركة؟
لا لأ، باروح الشركة ما ده بانزل باصحى 6:00 ص وبانزل بقى وباروح مشوار، وبارجع على ما ارجع تاني. فلأ للأسف، يمكن أنا لو باشتغل بالبيت يا ريت ده ده يبقى مريح على الأقل، هأصحى يعني ممكن عاوز أقول لك إن أنا ممكن أحط اللاب على جنب السرير والّا حاجة اللي هو أصحى بس كده وأنا لسّه نايم على السرير وأقعد أشتغل شويّة. فلأ، ال ال المشكلة الأصعب إنّه هو بيبقى في الشركة، اللي هو بانزل، باروح مقر الشركة، وبارجع تاني.
امم. امم. امم. تمام. طب أنت ما حاولتش تعمل أي حاجة، بحيث إن أنت تقلل الموضوع ده شويّة؟ بحيث إن أنت تحاول توازن شويّة، والّا ما فيش أي حاجة قدرت إن أنت تتصرّف فيها؟
بُصي أنت عارفة إن أنا أنا فكرت إن أنا آآ أسيب الشغل الأساسي. اللي هو أنا عايز أقول لِك إن أنا آآ الشغل بتاعي التاني بتاع الFreelancing شويّة بيبقى مربح شويّة. يعني أنا لو اشتغلت لو اشتغلت نفْس عدد ساعات، شوفي أنا باشتغل يعتبر من 8 ل9 ساعات الشغل الأساسي آآ كل يوم. ماشي؟ وده شغل اللي هو 5 أيّام في الأسبوع لو لو اشتغلتِ نفْس عدد الساعات دي على طول آآ في آآ الشغل التاني بتاع الFreelancing ده آآ لأ ممكن هاخد مرتب أحسن بكتير جدًا ك ك كفلوس أحسن بكتير، ممكن مثلًا من 3 أو 4 أضعاف، اللي باخده من ال من الشغل بتاعي الأساسي، لكن مشكلته إن هو مش مش مضمون، مش مستمر، ما أنا م مش متأكّد منّه آآ شغلي الأساسي ده مستمر، خاصةً أنا عارف إن أنا آخر الشهر هاقبض مرتب كذا، موجود على طول آآ ليها تأمين آآ طبّي طبعًا، وتأمين آآ معاش اللي لمّا أخ لمّا اخرج وكده، لمّا اخرج معاش لكن ده لأ، ده ده ما فيش آآ مش مضمون وكده. آآ بس فكرت إن أنا أعملها بصراحة بس إن لأ يعني امم رجعت قي كلامي يعني.
ياه! امم. اهم. مش مستمر، امم. فهمت. لا، لا، لا، لأ طبعًا، ما ينفعش إن أنت تخاطر بحاجة ثابتة معاك وآمنة، خصوصًا الشغل التاني بتاعك مش مضمون، آه في مكسب وكل حاجة، بس آآ ممكن يصادف إنّه يحصل أي ظرف فتضطر إن أنت تسيبه، فلأ يعني، أنت الأفضل فيك ليك إن أنت تمسك العصاية من النُص بقى، يعني أوّل حاجة إن أنت تحافظ على شغلك الأساسي، وإن أنت تشتغل جنبه عادي زي ما أنت مكمل في الFreelancing بس أنت ليه ما تجربش إن أنت تقسِّم اليوم بتاعك، بمعنى أنت دلوقتي بتقول إن أنت ممكن تستخدم ال الLaptop في Freelancer ده. طب أنت لو أنت ما ينفعش إن أنت يعني يبقى معاك الLaptop ده في وقت راحة بالنسبة لك، وأنت في قلب ال الشغل مثلًا الأساسي، أكيد بيبقى في فترات راحة وإن أنت لمّا تقسِّم شغلك عدد الساعات آآ الشغل بتاعتك، يعني تشتغل ساعتين وتريح شويّة وترجع تشتغل تاني. هل متاح بالنسبة لك إن أنت تشتغل في هناك آآ في جزئية شويّة كده من الFreelancer هناك لو معاك الLaptop؟
تصدقي فكرة جامدة جدًا. أنا أنا أصلًا فعلًا أنا معظم الوقت ال اللي في الشغل التاني، بيبقى عندي أوقات كتيرة جدًا قاعد فراغ، أنا عايز أقول لِك إن أنا آآ أنا أنا الأسبوع اللي فات دَوَّة، أنا يوميًا من من 4 ل5 ساعات كنت قاعد في المكتب، اللي هو عارفه؟ قاعد ب باتصفح الSocial Media الفيسبوك والكلام دوّة. بس أنا ما كنتش ياخد اللاب بتاعي م معايا بصراحة، فاللي هو عادي الشغل كان خفيف شويّة الأيّام اللي فاتت دي، الدنيا كانت مستقرة معظم ال ال ال الحاجات هادية شويّة، فالشغل كان هادي خالص. ف بس ما فكرتش بصراحة اللي هو لأ يعني مش عارف، حسّيت إن هو ما جاتش في دماغي إن أنا أجيب اللاب واقعد أشتغل بقى، طب ما أنا كده كده قاعد. آآ ففكرة حلوة أوي أنا هاعملها، آه ممكن تنفع معايا دي أكيد
طب حلو. امم. حلو. دي خلّيها خطوة مبدئية معاك كل ما يكون وقت متاح بالنسبة لك، آآ خلّي معاك الLaptop واشتغل. ممكن كمان أنت لمّا تروّح البيت خلاص أنا دلوقتي كنت في شغل محتاج إن أنا أروّح البيت، ت تسيب نفْسك ساعتين 3 ساعات كده، دي فترة راحة، تاكل براحتك، تتفرّج على التليفزيون وأنت بتاكل، تقعد تريح جسمك خالص، عايز تصلي، عايز تعمل أي حاجة براحتك. ممكن مثلًا تقول إيه والله أنا ممكن أشتغل ساعتين كده بس النهارده قبل ما انام. وتشتغل الساعتين وبقية الوقت بالنسبة لك عايز تقرأ كتاب، تتصفح بقى النت بالنسبة لك، عايز تقعد شويّة قبل ما تنام ده. بس تمشي على النظام ده في الأيّام العاديّة، في أيّام الأجازة بقى ممكن إن أنت بتقول، أنت بتصحى براحتك عادي جدًا آآ في الأيّام العاديّة طبعًا أنت لمّا تضبط أمورك، هتبقى عندك وقت كافي إن أنت تنام، لأن هتنام بدري بقى، مش هتقعد تسهر في الشغل. آآ في يوم الأجازة هتنام بقى براحتك، هتصحى براحتك، بعد كده تشتغل بقى تقسم برضو إيه، ال الساعات بتاعتك كده، وتبدأ إن أنت تجيب بالنسبة لك تحاول إن أنت توفر شويّة عدد وجبات كده تعملهم في يوم الأجازة، بحيث إن أنت برضو توفر وقت في على مدار الأيّام الأسبوع. تعتقد دي حاجة ممكن تساعدك شوية؟
بصراحة آه يعني حتّة حلوة يعني زي بما إنّي هاشتغل أصلًا في الشغل اللي أنا ال4، 5 ساعات في الشغل أو تلات ساعات حتّى فده هاخدهم هأوفرهم بالليل يعني. لمّا أرجع من الشغل أو كده فعلًا معاكِ حق ممكن ممكن أريح شويّة ساعتين 3 أو كده، وبرضو أيّام الأجازة ماشي ممكن برضو يعني أحاول إن أنا أريح فيهم شويّة. فبجد فكرة حلوة بصراحة وهاعملها يعني إن شاء الله. بجد متشكّر جدًا ليكِ على أفكارِك الحلوة دي.
علي إيه بس، أنا دايمًا هنا في مساعدتك.